Здравствуйте!
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, вот как вы обычно справляетесь с ситуации, если вас кто-то обижает?
А. Конечно, я такой человек. Меня обидеть, мне кажется, несложно. Несложно. <chuckles> Ну, я такая очень, э, чувствительная, может быть. И и порой, когда даже кто-то что-то делает, я могу принять на свой счёт, хотя, можно бы и и не принимать. Поэтому да, бывают такие вот обиды. Э, что с ними делать? Мгм. М, тут, наверно, тоже смотря кто обидел. Либо близкие могут это сделать, либо какие-то посторонние люди.
Сложно? А, не сложно, наоборот. Мгм. Ну да, да-да. Да, я тоже, на самом деле. Мгм. Да. Ну да. А что вы делаете, если это близкий?
А, если близкие, наверно, можно как-то обсудить эту тему, если вот прям очень близкий друг. И, например, мы с подр
Мгм. Но еще, а за опять зе зависит от того, как обидели, да. Потому что, опять же, особенно когда у нас что-то непроработанное в себе есть, там что-то вообще, что человек не имел в виду, может нас обидеть. А. М, н а. Ну, это в большинстве случаев так и бывает, потому что часто я даже по себе вижу. Я я часто вижу, что люди на меня обижаются в моменте. И я ищу, я не понимаю: а что я? То есть то есть я по их выражению лица вижу, что они обиделись, хотя я вот вообще, ну, искренне ничего не имела в виду.
Мгм. Да. Абсолютно. Мгм. Ага. А вы, может быть, даже и не это имели в виду, когда что-то говорили?
Я вообще это, я даже и то, что они понимали, у меня даже в голову такого не приходило. То есть, а, вот поэтому вот как-то так я сама стараюсь в моменте, на самом деле, спрашивать.
Мгм. А вы а вы пытаете в пытаетесь сразу как-то въе внести ясность, если видите по лицу, что обиделся?
Но смотрите. <grunts> См ну конечно, если я вижу, что человек обиделся, я с переспрашиваю, а что что что, на что это я не так сказала? Ну и так далее. Начинаются иногда ранние в ответы, иногда что-то такое. Но вот когда я чувствую, что я обижаюсь, если это какой-то, опять же, как вы сказали, мой близкий человек, я стараюсь на ходу понять, что он имел в виду. Если это что-то откровенное, например, какое-то токсичное там, но что-то бывает, знаете, откровенное, вот насмехание, ну, э, какая-то шутка в свою сторону. Там уже как понимай- не понимай, очевидно. Я вот стараюсь как-то прояснять в моменте: "В смысле, ну, ш Э, зачем ты так говоришь? Ну, в см что, что ты чего ты хочешь?" М, нет, я к иногда ситуация, когда всё очевидно, что он имел в виду, ты просто вот спрашиваешь: зачем он это сказал, ну, как бы и смысл, вот, что он хотел, какую реакцию от меня получить, да? А вот если это незнакомый- мне в общем-то всё равно, то есть малознакомый- мне в общем-то всё равно, честно вам скажу. М-да.
Мгм. Мгм. Мгм. Ш н что именно имел человек в ви в виду, например, да? И Ага. Мгм, мгм. Я согласна. Вот, наверно, если, м, не близкий человек, какой-то даже можно сказать посторонний, то, м, лучше, наверно, просто как-то постараться отпустить и и не обращ не обращать внимание.
М-да. Да, я могу на ходу как-то, знаете, э, вполне себе равноправно подколоть, пошутить, об обидеть незнакомого человека. Мне абсолютно всё равно, что он там испытает. Если, опять же, это откровенно что-то в мою сторону, я однозначно понимаю, что он вот именно в мою сторону что-то вот некрасивое, да, сказал, сделал и так далее.
Мгм. Да, я я ещё заметила, что тут тоже от моего настроения часто зависит. Иногда, когда вот у меня всё, например, хорошо, я такая чё-то счастливая, хожу, мне кто-то там что-то скажет, мне абсолютно всё равно- я пойду дальше. А иногда бывает
Мгм. Да. Мгм. А еще лучше помогают наушники. Вот вам что-то скоро кто-то скажет на улице, а вы даже не услышите. <laughs> Да-да-да.
А, да, наушники, ну это в вообще абсолютное спасение для меня, в усл в условиях шумного города особенно.
Услада. Да, да-да, конечно. А иногда что бывает, вы сказали?
А иногда, например, если вот в не выспался, встал не с той ноги, там ещё другие какие-то могут быть состояния, и я могу прямо вот очень грубо ответить в ответ и н незнакомому, потому что вот такое настроение <chuckles> сегодня. <laughs>
О да. Конечно, я тоже. Вполне себе. У меня то же самое. Но, вы знаете, я могу и знакомому грубо ответить, если я не с той ноги встала, поэтому у меня сон такой- это самое главное, что на меня на самом деле влияет. Я могу кому угодно грубо ответить, если, опять с же, встала не то не с той ноги. Но, а вообще, как вы как вы думаете, вот, когда, если вы думаете, что вас прям откровенно обидели, а, как вы для себя решаете, когда лучше перестать общаться с человеком или, может быть, простить его? Как вы для себя это решаете?
М. Да, согласна. Ага. <sighs> А. Ну, если мне, наверно, дорог человек, и я не хочу вот прям сразу рвать, <chuckles> наверно, я попытаюсь, э, прояснить ситуацию, выяснить, э, ну, какие-то мотивы его, зачем он так сделал, и посмотреть, э, улучшится ли что-то после этого разговора. И, на самом деле, м, такие разговоры бывали.
Мгм. Да. Да. Понимаю. А если п а если сис систематич Ну, смотрите, у меня бывали ситуации, когда, э, я видела от людей, даже если это не обида какая-то, систематическую токсичность, скажем так. Ну то есть, э, даже, вроде как, он вас не обижает, но систематически какую-нибудь там гоа а, не неумную шутку да выбросит и иногда в ваш адрес. Да? А, или что-то такое затрагивает, что вы ему говорили много раз, что: "Пожалуйста, не затрагивай- мне это неприятно". А он продолжает это затрагивать.
Ага. Ну мгм. А вот, а он вот такой человек. Он всё всё равно это делает, да, <chuckles> и
Ну вот как бы вы, я б я вот, честно, у меня такое было даже с близкими родственниками, но если это всё-таки не близкие мои родственники, я всё-таки, наверное, разрываю отношения, честно вам скажу. Скока бы мы там лет не общались.
Мгм. Ну, мне кажется, да. Если всё-таки на систематическом уровне происходит то, что вам неприятно, и вы уже не раз человеку напоминали об этом, и ничего не меняется,- э, ну, наверно, я тоже буду как-то отходить. Там, например, не отвечать, игнорировать и, таким образом, общение всё сойдёт на нет, потому что, ну действительно, зачем терпеть, если можно не терпеть.
Мгм. Да. Да, да-да. Мгм. Да. А знаете, ш что часто получается? Я начинаю обычно, ну вообще, ну перестаю с такими людьми общаться, и они потом позни возникают, постоянно пишут, позвонят, мол: "Как это, ты что, это ты там перестала со мной общаться, что-то случилось?" Ну и я даже как-то, я так, знаете, на несерьезно там либо вообще не отвечаю, либо говорю там: "Занята там". Но, слава богу, сейчас уже немного таких людей осталось. Но когда они были, я помню, что Вообще, знаете, после эмиграции я столкнулась как-то вот, эм, когда я страну меняла, в с вот в среде н а, как это, вот иммиграционном, я знаю, там, популярно, что вот какие-то тёрочки начинаются среди приезжих, что кто-то там посплетничал, кто-то еще что-то. И очень многие, получаются, вас обижают. Ну, меня обижали, по крайней мере. <chuckles>
Мгм. А что ты пропала? Давно не слышно. <chuckles> Да. Мгм. Ага. А, и С среди приезжих всех мигрантов происходят какие-то Мгм.
Ну, э, да-да-да. То есть они как-то, вы все в одном котле варитесь, и там кому-то что-то там помогли- другой позавидовал, там кому-то что-то там это Я такие вещи просто дикие, на самом деле, видела. И вот я последний Да.
Ага. А вы на своём опыте тоже это встречали?
Это на моём опыте и есть, это не опыт, который мне рассказывали. Если бы я это сама всё не пережила, э, ну, это для меня бы, на самом деле, неважная была тема.
А, то прям. Мгм, мгм.
Но вот пережила. А вы, к кстати, меняли страну, у вас б был такой диссонанс?
Да, я страну тоже поменяла, но я стараюсь общаться либо с местными, либо с другими иностранцами, приезжими из разных стран, но не из своей страны. То есть я пытаюсь себя насильно как-то из этого пузыря выдавить. <chuckles>
Да. Да. М, я согласна. Да. Но, вы знаете, я тоже вот во 2 свою миграцию я уже, н ну, тоже, з э, это даже не потому, что там у меня 1 опыт плохой, но так у меня получилось, что я уже с иностранцами, там, экспатами, общаюсь. А в 1 миграцию я была ещё неопытной. Но я что могу сказать: конечно, не все такие. Мои самые лучшие друзья тоже образовались вот с тех времён, среди наших людей тоже. То есть тут как посмотреть. С одной стороны, конечно, да, очень много, ну, неприятных воспоминаний, честно говоря, и людей, с которыми, ну и М, конечно! Мои самые вот конечно, вот самые лучшие друзья среди наших людей- они тоже с тех времен, ну, условно, с те с тей же там большой компании, там, эмигрантской, да. Поэтому тут как посмотреть, конечно, но я сильно обижалась.
Ага. Мгм. Ага. Но, с другой стороны, много и полезных, и каких-то очень крепких связей сформировалось. Мгм. Мгм. Мне кажется, здесь есть объяснение, потому что все, э, похожие проблемы проживают, похожий опыт в чём-то и поддерживают друг друга, и поэтому
Да. А, м. Ну, вот либо поддерживают, либо стараются максимум не поддержать, вот, скажем так. Ма прям м максимально как можно не поддержать, сделать всё, да.
м наверно. Ну, здесь да, либо так, либо так. Но вот я на своём опыте скажу, что мигранты из других стран тоже мне очень близки, потому что мы тоже вот общаемся и тоже одинаковые проблемы обсуждаем. И тоже как-то получается, что поддерживаем друг друга.
Ну вот да, да. Мгм. Да. Конечно, конечно! Ну, знаете, э, да. Конечно, но вот 1 раз, когда, да, я ещё молодая 1 переезжала, но как-то по неопытности, э, я тоже начала, ну, как бы, у меня не было разграничений: только там наши люди, только иностранцы. Я д я, наверно, со всеми общалась, у меня были друзья и просто среди местных, дочери других иммигрантов и наших. Но вот как-то, но вот столько вот, знаете, вот, обид именно вот в тему обид, а, сколько я видела от, э, ряда наших вот земляков, я я давно уже, на самом деле, не припомню, чтобы еще когда-нибудь у меня в жизни был момент такой.
Мгм, мгм. Ага. Интересно. А как как вы думаете, с чем это может быть, э, связано?
Ну, это может быть связано с чем угодно, что, э, во-первых, эм, ты не не хоте я не хотела там, например, присоединяться к их там. Они, например, собирались кучками, любили других пообсуждать. Я всё время отс отсаживалась. Они думали, что я вот, э, просто королеву из себя строю. Ну, что-то такое. И начинали плохие вещи про меня говорить, потом вот так вот па по кругу, да. Но, на самом деле, много все все друг на друга как-то были обижены, но потом продолжали общаться, а а я не стала. Ну вот так получилось.
Ага. <laughs> Интересно. <chuckles> Мгм. Потому что, тем не менее, все как-то в одной лодке, э, и вс си <chuckles> Поэтому приходится общаться.
Ну. Там, на самом деле, если копнуть, очень тяжелая была, на самом деле, ситуация. А как вы думаете, вот, когда вот такая ситуация, да, обидно обиды, как вы думаете, вы, лучше сразу прояснять вот ситуацию, говорить о своих чувствах или какое-то время дать себе и человеку?
Мгм, мгм. Э, мне, наверно, больше нравится сразу обсудить, если что-то неприятно, потому что, ну, мне так легче становится, я когда проясню ситуацию, чем, чем надумывать.
Да. Мгм. Мне тоже. Чем не спать, да, потом? <chuckles> Да, чем не спать и додумывать, и нервничать.
Да. П плюс, у, н не знаю, как у вас, а вот у меня есть тоже фантазия. То есть я могу надумать д за человека, там чего, может быть, и не было на самом деле.
Абсолютно всё. А так чаще и бывает, так часто и бывает, что мы надумываем того, чего там и в помине нет.
Вот. Да, на самом деле, оказывается, всё не так, а ты всю ночь не спала, что-то там себе надумала. И ещё хуже только сделала ситуацию, потому ш поэтому мне проще прояснить, наверно.
Да, да. Мгм. Да.
Единственное, что когда я даю себе время успокоиться- это когда я, вот, импульсивно на что-то реагирую очень резко, потому что я знаю, у меня есть такое качество. <chuckles>
Мгм. Да, да-да. Мгм, мгм.
Э. Когда, бывает, что-то скажет такое, может быть, о очень что-то задевает, и я могу прямо, э, наговорить <grunts> неприятностей. Вот, я стараюсь себя здесь ограничивать и не говорить, и успокоиться, а а потом уже подумать.
Да. Я тоже. Я тоже. Мгм, мгм. Я тоже самое. Ну, а вообще, а, вот вы сказали, иногда импульсивно реагируете, вы, эм, тоже. А вот в других ситуациях как вам удается вот как-то оставаться спокойной и и не усугублять еще ситуацию, вот если вы сами себе в момент импульсивности вот не говорите это, в других ситуациях? Вот мне, например, помогает просто быстрый анализ у себя в голове, что, мол: "Подожди, это твоя интерпретация". Даже если они импульсивно реагирую, я иду, условно там, погулять. Я в этот же момент выхожу сразу с наушниками погулять, а, и вот там через час прихожу, и как-то я уже более готова к разговору. А вам что бы вот помогает в таких ситуациях?
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мне кажется, похоже, абсолютно так же. Я просто даю себе время и куда-то ухожу. Там, например, не отвечаю на что-то, м м м, там могу общение прервать на какое-то время, чтобы дать себе время вот успокоиться, как-то немножко осмыслить, остыть. И и обычно это лучше, чем вот в моменте наговорить, а потом извиняться <chuckles> за то, что наговорила.
Да. Мгм. Да. Мгм. Конечно. Конечно, конечно. Но вы знаете, в моменте тоже, на самом деле. Вот я тоже не люблю в моменте, а, сильно много говорить, потому что мы, конечно, много на эмоциях друг другу говорим. Но, с другой стороны, иногда в моменте вот этих эмоций столько всего скрывается
Ага.
что ты даже понятия тоже не имел, что человек так вообще думает.
<chuckles> Да.
Поэтому, периодически, я даже, э, ну, как-то не сопротивляюсь этим моментам. Конечно, это на эмоциях, это не разум. Но вот так получается иногда.
Ну, на эмоциях там ещё немножко преувеличено бывает, то, что вот, э, то, что я могу сказать. Н ну, например, я что-то чувствую, а на эмоциях у меня всё это преувеличивается раз в 10, и я могу прям вот очень неприятно сказать, а потом буду жалеть, потому что на самом деле всё не так. <chuckles>
Да, ну, преувеличено, но оно есть, но оно есть. Можете. Но понимаете, когда вы это говорите, преувеличено, вы это преувеличиваете на основе чего-то. То есть, когда я слышу в свой адрес что-то такое преувеличенное, даже я понимаю, что это на эмоциях преувеличено, но я, например, ш такое что-то новое для себя открою, то есть я даже не думала, что человек вообще, вот, зерно этого в нем есть, то, что он щас говорит, да. То есть вот это преувеличение, оно всё-таки на основе чего-то вырастает. Иногда это прям удивляет, да. Но как-то вот. А у вас был, а а в я не знаю, я знаю, что многие прям, е знаете, едут, у улетают, кто-то едет с подружкой там встречаться сразу там в кафе. Ну, то есть у меня, м м, ну, кстати, вот подружки тоже помогают, на самом деле. Просто, когда это другая страна, когда где ты относительно недавно переехал, там весь круг выстраиваешь с нуля опять свой.
<laughs> Э, ну, наверное, да. Чтобы поговорить, обсудить ситуацию. Мгм.
Вот. У вас есть такие друзья, к которым вы можете, вот если вас кто-то обидел, поехать?
У меня есть, э м, д у меня есть друзья. Просто иногда, знаете, хочется даже не близкого друга, а, может быть, просто каких-то поверхностных знакомых, чтобы
Мгм. Случайно вот, да,, чтобы не у казаться из уязвимым, я понимаю.
Ну, чтобы, может быть, отвлечься и вообще сменить тему, обстановку и как-то уйти от той ситуации неприятной, и развеяться на какие-то темы, поговорить, э, совершенно неглубокие.
Да. Да. А я могу вообще по "Вотсапу" прям выйти и позвонить своей, там, старой подружке столетней, которую она уже, да, в другой стране 100 лет как. Я как-то мы с ней смеемся, и я успокаиваюсь так.
Ага. А вы, даже, в в любое время можете е её набрать, без з заранее не предупреждая? <chuckles>
Ну я могу попробовать, знаете, все мои друзья ночью выключают там звук. Если уж не возьмет, значит, я, значит, ночь. Если возьмет, значит, возьмет. Ну, то есть вот так вот у нас
Ага. Мгм. М, здорово! Ну, близкому человеку тоже иногда помогает, конечно, выговориться. И если знаешь, что тебя поддержат, то тоже, конечно, как вариант. <chuckles>
и работает. Да, да-да. Конечно. А вообще, вот вы своему, я не знаю, партнеру, мужу, молодому человеку, говорите вообще, что вас, а, ну, обижает, чтобы он какие-то это сит эти ситуации мог избежать?
Мне кажется, в отношениях это важно проговаривать, потому что в итоге это всё копится, копится, копится, а потом, а, еще с большей силой, э, выплескивается наружу, и
Мгм. Конечно. Да, просто я такой человек, я, опять же, работаю над своими границами. Я далеко не всегда могла это говорить. Но, то есть, в этом году я начала прям с начала этого года, прям вот, эм, <smacks lips> больше работать вот опять с границами, больше выходить на контакт, больше говорить, когда он меня чем-то обижает. Раньше я боялась, вот, знаете, конфликта. Я не любила испытывать эмоции конфликта и не хотела на это тратить, <blows air> честно, силы.
Мгм. Мгм. Ага. Ну, мне кажется, даже не обязательно конфликт устраивать, просто, ну, как сказать, прояснить ситуацию можно. Н наверно, можно это даже сделать каким-то более
Ну, это надо смелостью, это надо достаточно смелым че человеком, чтобы спокойно, а, прояснять ситуацию, зная, что ты человека можешь, м, обидеть. Спасибо большое! О обширная тема. М, да, да, надеюсь, меньше будет таких ситуаций. Всего хорошего! До свидания.
Ну да. Ну, интересно было! Спасибо большое и вам! <chuckles> <chuckles> Да, точно!